"Enaknya gimana nih Dek?" Gitu. Terus, ya udah. Ya, kita selesaikan aja gitu, kalau kalau masalahnya spesifik apa kayak, mmm, <chuckles> banyak sih Kak, sumpah. Sampai enggak bisa milih yang mana gitu loh.
Mmm, oke oke. Iya iya sih. Oke oke. Mmm, oke, berarti itu, eee, modelannya, eee, dari mentor akan menyerahkan sepenuhnya ke Kakak ya? Eee eee, mungkin saling bertukar pikiran, saling diskusi untuk menyelesaikan masalah ini ya. Oke oke. Ini kayaknya juga bisa jadi jalan, eee, di mana mungkin, eee, se selama prosesnya itu semakin membentuk hubungan lebih baik ya, dan makin akrab ya dari dari apa ya momen-momen kayak gini nih. Oke, eee, pernah enggak sih Kak, eee, Kakak, eee, ada rasa gitu yang enggak enak mungkin ada kejadian, eee, yang mungkin tak terduga di Kakak gitu ya selama proses belajar dengan mentor ini Kak?
Enggak, sih. Iya, ya ya. Betul betul. Betul betul. Proses tak derdu proses tak terduga di aku ya? Mmm, apa ya?
Hmm. Hmm.
Kayaknya enggak ada sih Kak. Kayak kalau yang sampai tak terduga, paling aku misalnya, eee, tak terduganya adalah, "Oh ternyata aku sudah bisa sejauh ini ya," gitu, aku berkembang. Karena di awal-awal karirku tuh aku kayak merasa, "Aduh aku enggak suka deh sama kerjaan ini," gitu. Terus kayak, "Kok aku merasa kerjaan ini susah ya," gitu. Tapi di eee, ke belakang-belakang gitu kayak yang "Ah ini mah udah <chuckles> udah gampang," gitu, heeh. Bahkan iya, bahkan bahkan, eee, aku tuh pas belakangan ini tuh sama mentorku eh, sama atasanku tuh kayak salah satu anak yang udah agak bisa dilepas gitu loh, Kak. Jadi enggak enggak terlalu banyak diajak ke lapangan bareng, gitu-gitu. Karena, dia menganggap kayak yang, "Ya udah, ini udah pinter dah," gitu.
Oh, enggak ada ya. Oh, oke. <chuckles> Oh, u udah jago berarti ya? Mmm, oke oke. Hmm. Hmm hmm.
"Jalan aja sendiri bisa nih," gitu.
Oke oke oke. Hal positif apa sih yang mungkin bisa Kakak pelajarin dari si mentor ini ya? Mungkin di luar skill-skill pekerjaan kayak tadi kan, eee, terkait sales, eee, gimana, eee, teknik marketing gitu ya.
Iya.